Хочу, расскажу. Это было вот, э, недавно, а, это было в сентябре. А, у нас было такое здесь, а, мероприятие, когда собираются байкеры.
Мгм. Мгм.
А постольку-поскольку мы байкеры и у нас друзья с другого штата, то мы их приглашаем к себе. А так как я человек гостеприимный и мне всегда хочется угостить чем-то вкусненьким, а, и, естественно, с со своей страны каким-то рецептом поделиться, а не то, что в повседневной жизни они едят, то я, конечно, решила приготовить в этом году зелёный борщ, а так как у меня ещё и огород, вот.
М. Да, интересно. Конечно. Мгм. М. Зелёный борщ. Так. А, в Америке огород, о, как у меня какая-то такая интересная история. Мгм.
Да. <chuckles> Ну, я полос я полосочку в аренду взяла и там себе выращиваю, и вот у меня там щавель. Вот я сварила такой борщ со щавлем, то есть очень много щавля, а, в конце. Сначала отваривается мясо, картошка там, понятное дело, такое добавляется, вот, и много-много щавля, чтобы он давал такую, знаешь, как кислиночку такую.
Мгм. Мгм. Кислиночку, да-да-да, а она же вообще очень особенная.
Да, е е его должно прям много быть. После этого я делаю зажарку, просто жарю, ам, лук, э, морковку, бросаю туда лавровый э, лавровый листочек, вот, и уже в конце, когда я сварила, я отвариваю яйца и крошу туда, и подаю я потом уже со сметаной. Ложу ложечку Многие, а, здесь вообще не любят сметану, они только с картошкой едят. И вот когда я вот это им насыпаю, я говорю: "Вы будете есть так, как у нас дают". Но в М-да, и им безумно это понравилось. Это очень вкусно. М, у меня, наскока муж, наверно, лет 5 не ел, он просто на вид его не см ну, не мог его переваривать
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ничего не с ним. <laughs> Так, как-то не это, да. Ага. Ага, а тут а тут не смог отказаться.

Нет нет, вот я рассказываю, как у нас в семье делалось это блюдо. А, мама, значит, э, разделывала утку, и вот ты целую утку ложишь в огромную кастрюлю, заливаешь водой, холодной причем, а если ты хочешь, чтобы бульон был вкусный, поэтому нужно мясо ложить, э, в холодную воду, не в кипящую. Туда ложится огромная луковица, ну, если, э, такая или 2 даже огромных, потому что, а, должно быть много бульона, ну, на утку на целую. Туда добавляется лавровый лист уже где-то за 15 минут до окончания варки, а, перец горошком, перец душистый, посолила, и всё это варится очень долго, как вот на холодец мы в варим. Ну, пусть часов 4, часа 4, вот так варится.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Так. Мгм мгм. Так. Ага ага. А! Ничего себе, действительно долго.
Да, потом, потом шумовкой достаем это мясо. Утку, только утку на отдельное блюдо. Выключаем плиту и вот когда, а, в стоит горячая, а, м, еще, э, не остыла, э, как бы конфорка, да, мы туда опускаем тонко-тонко раскатанные пласты, э, теста. Оно д должно быть такое бесформенное. Вот просто как мы на лапшу раскатываем, да, э, такой вот, э, ну, блин такой огромный. Вот ты его просто режешь такими большими кусками где-то 10 на 10 сантиметров. Оно должно быть очень-очень тонкое. И вот ты его туда бросаешь, оно не варится, потому, э, что если ты его бросишь, э, в кипящую воду, там просто кашу ты достанешь. А так вода не кипит, да, но зато шт з Да, потому что оно горячее, а за счет того, что тесто очень тонкое, ему достаточно просто окунуться вот в эту горячую воду. Потом ты достаешь, а и туда еще нужно бросить, э, м, вот этот вот, а, лук, нашинкованный кольцами, чтобы он тоже постоял в этой водичке, ну, где-то минут 15.
Мгм, м. Мгм. Мгм. Ух ты! Ага ага. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Ага. А, просто горячая. Мгм. Ага. Ага, так.